ถูก ถูกต้องเลยครับ มันก็เหมือนปลดล็อกชีวิต แล้วก็ปลดล็อกได้รู้ทริ ทริกเล็ก ๆ ในการที่จะ อ่า พอมันล้ม ก็ลุกอีกครั้ง เพราะมันล้มมา สาม รอบแล้ว ในชีวิตมหาลัยผมเนี่ย มันแบบตกใจมาก ใช่ ๆ ๆ คือ คือแบบ ก็ทริกง่าย ๆ เลย ก็คือเรา เราต้องทำเพื่อใครสักคน ไม่ทำเพื่อตัวเอง ก็ทำเพื่อคนอื่นก็ได้นะครับ อะไรพวกนี้ คือลอง ลองมองกลับไปย้อนดูว่า เรามี เรามีใครที่จะต้องสู้เพื่อไหม? แบบลูก คุณมีลูก คุณสู้เพื่อลูกไหม? คุณมีแม่ คุณสู้เพื่อแม่ไหม? คุณมีตัวเอง คุณสู้เพื่อตัวเองไหม? อา มันก็ต้องถามตัวเอง
อือฮึ อ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม เออ คุณก็เป็นคนที่น่ารักจังเลยอะ คือแบบ พยายามทำถึงว่า ให้คุณแม่กลับ กลับมามีความสุข แล้วแบบ แต่ก็ถึงแม้ว่าเราจะทำเพื่อแม่ในวันนั้น แต่สุดท้ายแล้วความพยายามของเรา มันก็เป็นผลต่ออนาคตของเราอยู่ดี
อืม ครับผม ใช่ ๆ ใช่ มันก็กลายเป็น เอ่อ อนาคตของผมนะ ซึ่งแบบ อะ เราก็ต้องเลือกให้ตัวเองอยู่ดี แล้วก็ทริกอันที่ 2 ก็คือมีโอกาสก็คว้ามันนะครับ อ่า มีโอกาสในการได้รับการแก้ไข เราก็คว้ามันนะครับ อย่า อย่าไปแบบว่า โอ้โฮ คือ คือ คือสมมุติถ้า ถ้าเห็นแล้ว เราไม่ ไม่จับมัน คือเราจะพลาดโอกาสนั้นเลย แต่ผมมันไม่ ล ไม่หลุดมือเลยนะครับ แล้วก็ทีเนี้ยผมรู้สึกว่า อืม
ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ เลือกตัดสินใจแบบ อื้อฮือ โอ้โฮ สุดยอดมาก ๆ เลยอะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาเล่าให้ฟัง แบบเป็นเรื่องที่แบบน่าประทับใจมาก ๆ เลยอะ อืม ฟังแล้วก็รู้สึกแบบ โอ้โฮ <chuckles> เหมือนได้เรียนรู้ตามไปด้วยเลยอะค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
อืม ครับผม อืม เรียนรู้เลย ชี ชีวิตจากคนเสเพล กลายเป็นคนดี <laughs>
<laughs> ใช่ มันก็ นะ มันก็ปรับกลับมาได้ไงคะ อืม
ครับผม ครับผม สวัสดีครับ

ค่ะ ๆ แล้วเราผ่านมาได้ยังไงเอ่ย? อือฮึ
แต่ แต่ว่ามันมีอย่างหนึ่ง มันมีอย่างหนึ่งดึงสติได้ ก็คือผมคิดถึงหน้าแม่ ตอนนั้นแม่ยังไม่คุยกับผมเลย อืม
โอ๊ย! อืม
ใช่ครับผม นึกถึงน้ำตาที่มันไหลนะครับ นึกถึงตอนที่เขาบอกว่า เขา เขาเป็นเด็กนักเรียนเกียรติ เกียรตินิยม อา แบบฟังแล้ว โอเค ๆ ก็ อ่า ปลุกใจตัวเองให้มาทำนะครับ
ค่ะ อืม อือฮึ
แล้วก็ทำคนเดียวด้วยนะครับ ทำจนสำเร็จ แต่มันมีข้อผิดพลาดอย่างหนึ่ง ก็คือ สอง 2 คนนี้เนี่ยผมไม่ได้เตะออก อืม ก็คือเขาเกาะผม แล้วก็ได้เกรดดี ใช่ เขาเกาะแล้วได้เกรดดีเหมือนกับผมเลย
ค่ะ ค่ะ เกิดอะไรขึ้นเอ่ย? อา เกาะมาตลอด ค่ะ อืม
ก็คือได้เอนะครับผม ซึ่ง ซึ่งแบบตอนนั้นแบบ โอ๊ย น่าจะเตะออก น่าจะ เพราะว่ามันหมั่นไส้มาก ไม่ยอมทำอะไรเลย เฮ้ย ใช่ ๆ
ค่ะ อืม เพราะเขาไม่ทำไรเลย แต่เขาดันได้เกรด ด้วย อือฮึ
ใช่ ถูกต้องเลย อันนี้คือ
แต่สุดท้ายเราก็ได้กับตัวเองแหละค่ะ เพราะว่าต่อให้เขาได้เกรดเอ แต่เขาทำจริง ๆ ไม่ได้ ก็อนาคตเขาก็ทำอะไรต่อ ไม่ได้ แต่เราเป็นคนทำเราก็ เราก็เก่ง เรามั่นใจ อืม
ใช่ ๆ มัน มันเป็นกรรมนะ อืม ใช่ครับผม ถูกต้องเลย อันนี้ล้มครั้งที่ 2 ใช่ไหมครับ อยากได้ยินอันที่ สาม ไหม?
ค่ะ ค่ะ แน่นอนค่ะ เล่า สักหน่อยค่ะ อยากรู้ อือฮึ
อา อันที่ 3 ก็ทำพรอเจกต์จบอันที่ 2
อืม
<sighs> ต้องมาจับคู่กับคนที่ อันนี้นอกจากทำอะไรไม่เป็นแล้วเนี่ย ยัง ยังไม่มาทำงานอีก คือ โอ๊ย ใช่ มันหนักกว่าเดิม เขาหายไปเลย ที่นี้อันนี้มันล้มครั้งที่ 3 แล้ว
ค่ะ โอ๊ย! หนักกว่าเดิม <chuckles> แบบนี้เราพูดได้ไหมคะ? เรา เราพูดกับเขาได้ไหมว่า "ทำไมคุณไม่มา แล้วคุณจะเอายังไง" อะไรเงี้ย "จะออกไปเลย ไหม" <chuckles>
โอ้โฮ ผม <chuckles> ผมถามเขาไปแล้ว เขาบอกมา "โอ้ วันนี้ไม่ว่างเลยนะคะ เอาวันอื่นได้ไหมคะ?" ผมแบบ โอเค บอกว่าได้
อ๋อ ผู้หญิงซะด้วย เออ คุยยากคุยเย็นเนาะผู้หญิง <chuckles> อืม
คุยยาก คุยเย็น แต่ว่าผมก็ทำคนเดียวไป แต่พรอเจกต์นี้มันไม่ พรอเจกต์อันแรก เพราะพรอเจกต์นี้มันยากมาก เพราะว่าผมต้องทำระบบยิม ให้ ให้ ให้แบบเอามันใช้ได้ในชีวิตจริงด้วย เพราะ เพราะฉะนั้นแล้วมัน น มันต้องเก็บรายละเอียดหมดทุกอย่าง พอมันเป็นอย่างงี้ปุ๊บแล้วเนี่ย เอ่อ พอผมเอาไปให้อาจารย์ตรวจงาน อาจารย์บอกว่า "ไม่ได้นะ อันนี้แบบให้ ผมแนะนำให้ดร็อปดีกว่า แล้วคุณก็ไปลงปีหน้า" แล้วผมบอกตกใจมากแบบ "ปีหน้าเลยเหรอ ม ไม่ได้นะครับ คือผมต้องจบแล้วนะ" แล้วก็ผมก็ไหว้ ๆ อาจารย์เลย แบบอาจารย์ผมขอร้อง เดี๋ยวผมทำให้ แบบเดี๋ยว เดี๋ยวผมปรับปรุงงานให้เลยนะครับ อ่า ในทุกอาทิตย์ออกมานะครับ มัน มันตรวจนานก็ได้ แต่ขอให้ทำงาน อา อาจารย์เนี่ยเขาก็เห็นถึงความพยายามผม เขาให้โอกาส
อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ๆ ค่ะ อืม